Мгм. А сколько, ты считаешь, э, допустим, не опасно смотреть, э, всяких видео? Или всё-таки вообще вот, допустим, если взять детей, а, в каком возрасте, а, им можно давать телефоны? Э, сколько времени можно давать и вообще, считаешь ли ты, что нужно убрать, э, телефоны? Ну, допустим, чтобы они были чисто для связи и чтобы в них не залипать, не зависать, не тратить время, там, по 3, по 4, по 5 часов.
Приве Мгм. Ну смотри, э, тут как бы простого решения нету.
Какое твое мнение?
А, я бы предложил вот с чего начать, э, рассуждения. А, наука считает, что человеческий, э, темперамент, характер окончательно формируется ну, хорошо, не окончательно, а в большей части, формируется к 8 годам. То есть, а, с моей точки зрения, нужно вот до 8 лет, э, создавать для ребенка такие условия, а, плотного, но при этом ненавязчивого надзора, постоянно как бы, э, ну, вот так, чтобы он на это реагировал спокойно, да, но контролировать, э, тот контент, который он потребляет.
Мгм. Мгм. Ну, то есть, чтобы чтобы если у ребёнка был телефон, чтобы обязательно стоял родительский контроль и с со всякими ограничениями, и с выбранным контентом.
И таким образом Мгм. И не просто н не просто родительский контроль в программу, а родительский контроль, когда мама или папа берет в руки телефон и глазами смотрит, что там в этом телефоне происходит. Вот. А, просто если вот, э, суметь эти 8 лет продержаться, то, э, тогда будут созданы у ребенка уже такие установки, которые позволят ему в дальнейшем, а, действовать, э, как бы самостоятельно и правильно. То есть если он будет, м, привычен к тому, что телефон- это средство для образования, а, средство для того, чтобы узнать какую-то, а, ценную информацию, то, как бы, риск того, что он скатится на просмотр мемов, а, постоянный- он существенно ниже. То есть это очень похоже на выработку иммунитета. Если там заниматься в детстве упражнениями, хорошо питаться, то и организм будет сильный. А если его запустить, э, там, э, голодать, то, конечно, будет до конца своей жизни человек постоянно от любой бактерии сразу ложится в постель.
Мгм мгм. Мгм мгм. Мгм.